So in meinem Kopf wäre jetzt der Plan, dass ich bis jetzt schon 5 Stunden gearbeitet hätte, ja, an meiner Freelance-Arbeit. Ähm, faktisch sieht's aber so aus, dass ich 2,5 Stunden nur gearbeitet habe, weil, ähm ja, de mein Mann, der sollte mit meiner Tochter unterwegs sein, dann sind die früher zurückgekommen. Dann gab's hier was zu tun und da was zu tun und dann war hatte ich einfach keine Ruhe hier, ne? Und, ähm, dann hatte ich äh, sah es plö ö u eigentlich so aus, ich konnte 1,5 Stunden irgendwie morgens arbeiten. Dann kamen sie zurück, dann waren sie noch mal beschäftigt, konnte ich noch mal 'ne 1/2 Stunde arbeiten. Dann habe ich wieder unterbrochen, dann habe ich noch mal 'ne 1/2 Stunde gearbeitet und so bin ich jetzt auf 2,5 Stunden. Und ich mich mir geht das so so richtig, richtig krass auf die Nerven, dass das quasi von meinem Plan abweicht, dass das oft dieses dass es oft der Auslöser ist, dass irgendwie was nicht nach meinem Plan läuft. Und es ist aber dann nicht nur so, dass ich mir einmal denke, so: „Ja, Mensch, blöd eigentlich“, weil eigentlich wollte ich, bis mein Sohn von der Schule, äh, nach Hause kommt, um 17 Uhr, wollte ich eigentlich durch sein. Wird jetzt nicht der Fall sein. Hm, und dann geht's aber weiter. Dann spinnt mein dann dann spinnen s meine Gedanken weiter. Dann geht's äh, geht's so weiter, so: „Ja, also, wenn wir das irgendwie nicht hinbekommen, dass ich nicht mal so und so viele Stunden am Tag arbeiten kann, dann dann kommen wir ja nie auf 'n grünen Zweig. Und wie soll das dann wie sollen wir jemals irgendwie finanziell stabil sein, wenn wir so chaotisch sind als Familie?“ Weißt du weißt du was ich meine? Das das geht dann immer weiter und ich denke mich dann so richtig in Rage. Du merkst das schon an meiner Emotion, die kocht grad wieder so 'n bisschen hoch, wenn ich drüber erzähle.
Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Ah, okay. Ja, ja, ich ich Genau. Ja, ja, ja, ja. <chuckles> Ja, ja. Ich äh. <chuckles> Ja, ähm, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich Sarkasmus anwende, um dich 'n bisschen wachzurütteln. Äh, vielleicht hebe ich mir das für später auf oder ich lasse es vielleicht auch. Ja. <chuckles> Äh, vielleicht später. Aber, äh, weil ich jetzt noch mal auf was du hast jetzt von, ähm, deinen Kindern erzählt, von deinem Mann erzählt, die da natürlich alle in deinen Alltag involviert sind. Das ist klar.
Ah! Und und das würde ich gern echt 'n bisschen in den Griff kriegen, ja. Du darfst das gerne mal versuchen. Also, ich nehme alles an, was mich irgendwie da rausbringt, ja. Mhm. Ja.
Ähm, wie sehen die das? Wie wie verhalten die sich? Haben die immer Angst vor deinem nächsten Ausbruch, d äh, vor deinem nächsten Abtauchen in so 'ne Spirale? Sagen die: „Ach ja, ist w f gut, ist halt die ist halt die Mama, ne?“ Oder wie? Äh, oder oder wie reagieren die? Wie nehmen die das auf?
Mhm. <chuckles>